Yeah, yeah, chắc chắn là đôi khi mình cũng cảm thấy là tại vì mình là một người mà ý là mình xài điện thoại rất nhiều nhưng mà mình không phụ thuộc vào nó, nhưng mà, tại vì
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, mình nghĩ là ai cũng xài điện thoại nhiều đấy, bây giờ á.
Yeah. Nên, kiểu, giống như là, trong mấy bữa ăn đó bạn thì thì mình nói với mọi người là hạn chế là không dùng điện thoại, kiểu, giống như là là là nói chung là tới giờ ăn đúng hông, thì bỏ điện thoại qua một bên, chỉ là bữa cơm gia đình rồi nói chuyện trực tiếp với nhau. Tại vì mình mình hông biết đ yeah, chính xác là tôn trọng đó, bạn nói đúng á.
Ừm. Ô kê, đính đa, chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi, rất là quan trọng đấy. Ừm, ừm.
Mình hông biết là đôi khi bạn đi ăn ở ngoài đường hoặc là bạn đi ăn ở chỗ nào đó bạn thấy có những cái cặp bạn bè hoặc là cặp đôi họ đi ăn với nhau mà họ dùng điện thoại bạn à.
Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. À, đúng. Bạn, ờ, vừa chia sẻ với mình, mình thấy cái điều đó rất là phổ biến và gặp nhiều chứ không phải là ít đâu. Ví dụ đôi khi có vẻ như vẫn rủ nhau đi ăn để gắn kết tình bạn với nhau, đưa đi cà phê. Nhưng mà thực ra thì cái thời gian nói chuyện đối đối mặt với nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau mình thấy còn ít hơn là cái thời gian mà người ta dùng điện thoại. Đúng rồi.
Đúng hông? Ừm. Ờ, đúng rồi. Yeah. Ừm hứm. Yeah. Yeah, tự tới quán thì Yeah. Đúng rồi, kiểu, giống như ngồi kế bên nhau vậy đó mà mỗi đứa móc một cái điện thoại ra rồi bấm, mạnh đứa nào đứa đó bấm, đúng hông bạn?
Đúng, đúng. Vậy là cái tình trạng chung ha, chứ hông phải là ở chỗ mình, à, ở cái gần của chỗ mình thôi đâu.
Chính xác, chính xác. Nên chi là thế hệ trẻ bây giờ là là phụ thuộc vào công nghệ dữ lắm á, kiểu, giống như đi đâu mà hông có cái điện thoại là là xong luôn á, xác định luôn đó. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, với lại là mình thấy cái cái việc mà sử dụng công nghệ thì không có điều gì x cả, nhưng mà bởi vì là những cái lúc mà mình sử dụng đấy thì hầu như cái giới trẻ hiện nay thì các bạn thường sử dụng để mà làm những cái công việc nó không mang lại lợi ích nhiều hơn ừm, nhiều khi lướt web để xem những cái tin tức giật gân hoặc là, ừm, nên là lên vào những cái, a
Ừm. Ờ. Ừm. Nó, nó Chính xác là, kiểu, giống như là lướt chính xác. Ừm, yeah, đúng mà, kiểu, giống như nó không dùng dùng nó quá đà không phù hợp đi, ờ, kiểu, giống như là hay lướt mạng xã hội là như bạn nói vậy đó, đi chơi với bạn bè mà lại mở Facebook lên rồi lướt mạng xã hội. Mình
Ừm. Đúng rồi, đúng. Ừm, đúng rồi, thì bạn nào cũng có cái cái cái riêng tư của bạn đấy. Nhiều khi mình lướt Facebook lên mà không đang nói chuyện về một cái chủ đề mình đang tập trung và mỗi người khoe một cái cái góc trời riêng của mình. Đấy có bạn thì nói cái này, cái kia nữa.
Ừm. Yeah. À há. Yeah. Yeah, đúng rồi.
Thì ngay cả trong gia đình mình thấy cũng vậy nhá, chứ đừng nói là bạn bè nhá.
Ừm. Vậy hả? Bạn có thể kể th thêm cho mình về cái đó, được hông? Tại vì mình
Ừm, ví dụ như nhiều khi vợ chồng rồi con cái hoặc là bố mẹ đấy, ờ, nhiều khi trong gia đình cũng có một số thói quen là nhiều khi vẫn mỗi người mỗi cái điện thoại khác. Mà khi đó vẫn không nói chuyện với nhau nhiều, đấy, một số cái gia đình người ta thói quen là khi về nhà là không dùng điện thoại nhiều này, thì rất là tốt, nhưng nhiều gia đình mình thấy vẫn còn còn sử dụng điện thoại nhiều.
Ừm. Yeah. Đúng, đúng, đúng ha. Ừm, đúng rồi ha. Mà mình yeah. Mình Yeah, yeah. Ồ, mà mình hông biết là là ba mẹ của bạn là có phải là thuộc người dạng, giống như là, dùng mạng xã hội hông? Kiểu, giống như người lớn tuổi thì mình thấy là họ sẽ dùng Facebook, đúng hông bạn? Ba mẹ của bạn có dùng mấy cái đó hông?
Ừm. Ừm.

Yeah, bạn biết có hại là cái gì hông? Là, kiểu, giống như là ba mẹ ng ng mình bà đọc mấy cái tin gì mà mà giống như mấy cái tin mà báo b lá cải, rồi ba láp ba xàm gì ở trên mạng đó bạn, là là chia sẻ cho mình, xong rồi
Ừm. Ừm. À, à, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Đặc biệt là mình thấy, a, nhiều người họ sử dụng công nghệ, à, chưa quen, ví dụ như họ chưa có cái tính chọn lọc thông tin cho nên những cái tin tức người ta tiếp nhận cũng rất là nhanh và nhiều khi, à, có những thông tin chưa chính xác mà đã, à, lo lắng hoặc là đã phải, à, làm ổn lên rồi, thì những cái đó nó ngay, ừm.
Ờ. Ừm. Yeah. Yeah. Ừm hứm. Yeah, yeah. Yeah, chính xác luôn á, nên chi là mình thấy là công nghệ nó cũng thay đổi luôn cái cách mà con người giao tiếp đó bạn, đôi khi tích cực nhưng mà đôi khi cũng tiêu cực, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm, ừm, chính xác rồi. Thì ngoài cái công nghệ nó như lúc nãy chúng ta vừa nói đấy, nó mang đến những tích cực, tiêu cực khác nhau, thì nói chung là mình nhìn cả vấn đề thì cũng là do cái cách sử dụng của mỗi con người thôi, đúng không? Có những người người ta dùng công nghệ thì mình thấy người ta cũng rất là bận bận rộn hàng ngày nhưng mà hầu như người ta xử lý công việc nhiều đấy, thì khi đấy công nghệ người ta mang lại cho người ta cái hiệu suất và cái công việc rất là cao. Đúng rồi.
Ừm. Yeah. Ừm, đúng rồi ha. Ờ. Yeah, yeah. Cái hiệu suất làm việc đó, đúng hông? Ồ, mà bạn nhắc mình mới nhớ là, ờ, trí tuệ nhân tạo bây giờ là là cũng giúp ích cho con người rất là nhiều, đúng hông bạn?
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Cái đó là một mặt không thể thiếu được trong cái cuộc sống hiện tại. À, mình thấy cái đó là một công nghệ cực kỳ là, ờ, rất là hay và bây giờ nó nó nhiều cái bất ngờ lắm mà mình nghĩ nó có thể làm được đấy.
Ừm. Ừm. Ờ. Yeah, nhưng mà bạn có nghĩ là trí tuệ nhân tạo làm cho con người, kiểu, giống như là, à, khả năng giao tiếp của con người bị giảm đi hông? Tại vì bây giờ mình thấy là bạn thắc mắc cái gì, hoặc là bạn muốn viết một cái email, hoặc là bạn muốn viết một đoạn văn thì bạn chỉ cần hỏi trí tuệ nhân tạo là người ta nó sẽ làm cho bạn, đúng hông?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm.

Yeah, yeah, yeah. Thì cá nhân mình thì mình hoàn toàn là, kiểu, giống như là, 80%, ờ, đồng ý về cái câu hỏi này.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm.
Tại vì, ờ còn bạn thì sao? Bạn thấy như thế nào?
À, à, đối với mình thì đầu tiên mình thấy, a, kh ờ, không thể phủ nhận được công nghệ nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho chúng ta, nó rút ngắn ừm, rút ngắn khoảng cách về mặt địa lý và mặt thời gian.
Yeah, hoàn toàn đồng ý. Rút ngắn cái khoảng cách, đúng hông? Giống như xưa là phải viết thư rồi phải, a, đánh dây thép, rồi phải gửi chim bồ câu rồi, nhưng mà giờ giờ là chỉ cần, à, F Facetime rồi gọi điện Zalo.
Đúng, đúng. Ừm. Chính xác. Ừm. Ngoài ra một một cú click chuột, một một cái chạm là là có thể nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện với nhau rồi. Đúng rồi, thì đấy là cái lợi ích của công nghệ ừm, đúng, đúng, một nửa vòng thế giới luôn. Còn hồi trước thì mình thể cách nhau một cái khoảng cách địa lý không có quá xa, nhưng mà nhiều khi mình phải gửi thư tay ấy, đôi khi mất cả tuần mới tới nơi cũng nên, ừm. Phải chờ một cái thông tin nào đấy thì cũng rất là mất thời gian, rất là lâu, cho nên là cái đấy thì mình thấy ừm, công nghệ hiện nay, a, thì mình thấy nó rút ngắn rất là nhiều thứ và mang lại rất là nhiều lợi ích cho chúng ta.
Yeah, yeah, kiểu, giống như là, ở một nửa vòng thế giới luôn, ừm. Ừm. Yeah. Yeah, chính xác! Ừm, nên Ừm. Yeah, OK. Nên chi là Ừm. Yeah, mình đồng ý với bạn.
Ừm.
Nhưng mà
Ngay cả việc, ùm, mà mình thấy ví dụ như công việc mà mình với bạn đang làm đấy cũng vậy. Bây giờ mình ở nhà thì cũng có thể, à, làm việc được ở mọi lúc mọi nơi, đúng hông? Thì thấy đấy là một cái công nghệ ừm.
Ừm. Yeah, đúng rồi, những cái công việc mà chỉ cần, giống như là, ừ, làm việc tại nhà đó bạn. Thì chỉ cần có một cái máy tính rồi bạn có thể ngồi ở nhà bạn làm chứ hổng cần đi đâu, rồi hông cần phải, a, bị xe cộ đông đúc, rồi hông cần phải nắng mưa.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Chính xác.
Nó nó nó rất là tiện lợi luôn. Mà bạn có thể ở nhà là bạn gặp đồng nghiệp của bạn ở trên, a, những cái cuộc họp, ờ, online, đúng hông?
Ừm.